Siguro kasama ko kasi nu'n yung parents ko so, alam nila pa'no nakikipag-bargain talaga. So, parang ang una talaga naming ginagawa ap
Ayan, mm. Ay.
pinipili namin kung saan talaga may fresh na tinda, tapos siyempre, ah, nagtitingin-tingin din kami kung may same price lang ba tapos fresh din yung tinda nito, kung saan talaga kami mas makakamura. Tapos, ah, palagi yung sinasabi ng, ah, mama ko, "May ano na ba 'yan, meron na bang ano niyan, baka may discount or baka puwede madagdagan ng konti," mga gano'n. And then ano lang siya, usap-usap lang gano'n tapos may mga pagkakataon pa na sa mga usapan na 'yan, ah, mababanggit nila yung mga karanasan din nila na ilang taon na silang nagtatrabaho dun. So, parang ang ganda niyang experience kasi nakikipag-interact ka talaga, um, sa tao na technically 'di mo sila ganun kakilala, pero parang kaibigan mo kung kakausapin mo. Nagkakaroon talaga kayo ng magandang bonding.
Okey, okey. Hmm. Ayan, tumatawad. Mm. Mm. Hoy, nice. Mm. Korek. Mm, so parang